Aku liat ke atas, loh loh, kok goyang-goyang kelapanya? Gitu. kirain apa ada musang atau apa gitu, aku cari-cari itu, terus aku liat ke atas, eh kok itu ada orang naik pohon, mau ngambil kelapa, tapi celananya kesangkut. <laughs> Aduh.
<laughs> Iya. Eh. <laughs> <laughs> Iya iya. Waduh. <laughs> <laughs> Iya, terus terus, Bang? <laughs> Eee.
Nah, aku ngeliatin dari bawah, oh, bingung, ini, wah, ada orang, tapi kok nggak ini, kenapa kok
Mmm. <chuckles>
pantatnya gerak-gerak tapi nggak ini, nggak ngambil kelapa gitu ya, belum ada kelapa yang jatuh, aku tak sapa ini, "Om, lagi apa?" Gitu ya. "Ini mau ngambil kelapa, tapi ini nyangkut." <laughs> Ke <laughs> aduh, kan <laughs> iya, jadi kan kelapa itu kan ada serabut-serabutnya, gitu ya. Nah, terus dia salah pakai celana kali ya, celananya yang gampang ke itu iya. <laughs> Lah iya, bingung, akhirnya, "Udah, Bang, di itu, apa, ditarik aja udah," gitu ya, langsung dia, "Nanti sobek nanti sobek." Lah, daripada gak bisa turun, gitu, ya. Akhirnya dianya itu, ikutan dan ternyata di belakangku udah ada orang lagi yang ikut nontonin. <laughs> Terus akhirnya ditarik tuh, suaranya kenceng banget, Gitu, ya. <laughs> Aduh. Wah. <laughs> Iya, nah, terus akhirnya kan itu di belakangku kan ada orang lagi tuh, nah
<chuckles> <laughs> Iya. Iya iya. <laughs> Bingung juga, ya. <chuckles> Ih. Betul betul betul. Iya. Oh, iya, betul betul. <chuckles> Tapi gimana ya, kayak gitu ya, mau nolongin juga bingung, ya kan, Bang? <laughs> <chuckles> Iya, betul. <laughs> <chuckles> <laughs> Betul betul. <chuckles> <laughs> <laughs> Waduh, ada aja ya, pagi-pagi itu ada aja kejadian lucu, ya. <laughs> Iya, heeh. Nah, iya, ya.